Waduh bukan dong, <laughs> bukan, soalnya terkenal solid ya <laughs>
Oh bukan, <chuckles> oh ya ya, terus terus? Iya betul, <chuckles> terus terus gimana, Kak?
Terus, eee, itu tuh ada geng-gengan gitu juga Kak, persis deh kayak cerita Kakak, tapi kita masih bener-bener yang berbaur banget, karena kebetulan, eee, prodiku tuh cuma 1 kelas gitu loh Kak, jadi emang mhm, jadi emang apapun, gimana pun juga, kita balik-baliknya tuh ya ke kelas itu doang gitu. M
Heeh heeh. Heeh heeh. Oh, heeh heeh. Oke. Mhm. Iya, betul, jadi kayak mau nggak mau kayak harus disulit-sulitin nih, kalau gitu masa kayak saling membenci kan nggak mungkin ya.
Bener! Betul banget. Kalau dari Kakak nih kira-kira ada nggak sih? Cerita unik gitu, entah menyenangkan atau menyedihkan dari masa-masa Kakak masih sekolah? Aku mau denger dong.
Oh, heeh heeh, heeh heeh. Heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh. Heeh, menyenangkan atau menyedihkan ya. Sebenernya, eee, kalau menyedihkan tuh emang kuliah sih Kak, karena, eee, bisa dibilang, itu apa ya, aduh membekas sampai sekarang karena es aku tuh masuk universitas yang gak aku suka gitu Kak. <chuckles> Kalau misalnya kita kan, eee, apa ya kayak, eee, kalau universitas tuh wa negeri, kalau aku sih negeri ya, pilih negeri gitu, terus habis itu di situ kayak ada universitas, eee, nomor 1, 2-nya pengen di mana gitu kan, terus nomor 3-nya keterima di mana. Nah waktu itu aku ikut yang test tulis, terus aku keterima yang nomor 3-nya itu. Nah ahu aku inget banget, eee, apa, waktu itu, waktu keterima kayak, "Selamat anda lulus Universitas C," ibaratnya, nah aku tuh inget banget tuh aku nangis, kayak aku nangis sejadi-jadinya gitu kan kayak, <inhales> "Kenapa aku masuk Universitas yang jelek ini?" <chuckles> Gitu. <chuckles> Jadinya kayak aku nangis banget terus kayak aku mengurung diri, aku inget banget gitu. Terus akhirnya, eee, waktu semester 1 aku tuh eh waktu ospek, aku tuh bener-bener kayak, aku gak mau sosialisasi sama siapapun gitu, kayak nggak mood gitu kan, <chuckles> enggak mood gitu.
Mhm mhm. Oke. Heeh. Mhm mhm mhm. Heeh. Oke, heeh heeh. Oke, heeh. Bener. Oke. Oke, heeh heeh. <chuckles> Heeh heeh heeh. <laughs> Oke oke. Mhm mhm. Oke. Heeh, iya. A Kenapa tuh Kak gak mood-nya?
Ya karena aku pertama enggak udah nggak suka universitasnya gitu Kak. Terus kayak eee, jadi aku kayak bukan nggak mood ya, lebih kayak nggak ada semangat gitu untuk bersosialisasi gitu, tapi eee, tapi kelama-lamaan kayak, ya nggak mungkin ha apa, stuck gini terus ya, terus akhirnya udah deh semester 1 akhir itu kan udah mulai daftar ormawa itu ya, jadi kayak, eee, "Udah deh aku daftar ini aja daripada aku apa ya, terpuruk terus fokus sama kesedihan." <chuckles> Jadi aku daftar ormawa, terus daftar lomba-lomba gitu Kak, lomba debat terus heeh, lomba-lomba yang berkaitan sama jurusan aku juga, jadinya kayak apa ya, eee, nggak terasa terus tiba-tiba udah lulus aja. Jadi kayak nggak ada nggak ada pengalaman yang menyenangkan karena mungkin aku menjalaninya berat, terus sambil butuh distraksi yang lain gitu Kak. <chuckles> Jadi, eee, agak unik. Ya itu mungkin cerita aku nih waktu masa kuliah, nah kalo Kakak nih, apa sih masa kuliahnya ini berkesan banget tuh? Boleh dibagiin tuh Kak cerita serunya?
Oke. Oke oke, mhm mhm. Benar benar. Heeh heeh, oke. <laughs> Benar benar. Mhm. Wah. Oke, mhm. Oh, oke. Heeh heeh. Bener sih s Mhm mhm. Benar benar. Heeh heeh.

Nah bener banget. Jadi emang banyak yang dipelajari juga nih di masa-masa kuliah kalau, Kakak, gimana?
Heeh. Heeh heeh, heeh heeh. Ah, kalau aku malah kebalikan, Kakak, ya aku pengen balik ke masa sekolah yang tadi, Kakak, gak sebutkan sama sekali gitu malah. Jadi <chuckles> eee, tapi aku mau bahas sih tadi tuh yang SD dulu ya, Kak, ya aku keinget juga dulu tuh kalau misalnya SD ya, aku keinget kita tuh kayak bisa main sama siapapun bahkan kita tanpa tanya namanya kayak tiba-tiba kita kayak bisa main-main sendiri gitu kayak eee, iya betu jadi kayak misal main petak umpet tuh kan lebih seru kalau banyak orang ya terus kayak ada anak yang cuma sekedar lewat itu udah kayak kita bisa ajakin gitu kayak, "Eh ayo main main," gitu. Jadi kayak aduh lucu banget inget zaman SD kayak polos dan, apa ya, beda-beda deh sama orang dewasa gitu.
Oke. Oh, gitu. Apa tuh? Heeh heeh, boleh. Mhm. Heeh heeh. Betul tuh, benar. Heeh heeh, setuju. Bener. Heeh heeh. Betul. Bener bener. <laughs>